Да, ну, праздник- не праздник, если к не приодеться, вот, для меня, то есть обязательно это вот, конечно, и, э
А, ну конечно, это святое. Ну, ты прям, э, в как каблуки прям, да? Или что у тебя значит, приодеться?
Да, вот. Ты знаешь, я обычно ношу тапочки дома, тапочки или босиком, или в носках, то есть я снимаю обувь, уличную обувь в доме, но на праздник я одену какие-нибудь каблуки, в которых я обычно дома, естественно, не хожу. Каблуки или какие-нибудь красивые не тапочки, но вот красивую какую-нибудь обувь более такую, женственную, более та обувь, которая подходит под мой
Мгм. Ну да.
образ на тот на тот момент, какое-нибудь платье
Образ, ага. Ну, э, и что, предпочитаешь платье?
платье, да, обязательно. Я чувствую ся более такой, хозяйкой, душевной хозяйкой дома этого праздника, если что-то в чем-то таком матриархатном. <chuckles>
Мгм. Да. Ух ты. И тебя не не будет там сковывать эта одежда? Тебе нужно накрыть на стол, по подать там, м, ну, не знаю, обслужить там.
А, ты знаешь, меня наоборот она заряжает, а наоборот кажется, как будто я не дома, а в ресторане. То есть у меня такое ощущение уже не комфорта, для меня комфорт не так важен празни праздника, а вот ощущение вот этого поднятого настроения, ощущение, вот, что это что-то особенное, это какой-то особенный момент. Ам
Да. Мгм. Мгм мгм. Классно. Ну да, ты как будто по-другому себя чувствовать. Вот, э, как будто даже еда другого вкуса, да, когда вот ты, а, красивая, вот с таким настроением приподнятым?
Мгм. Да, конечно, да. И ты знаешь, у меня был момент, э, в 1 раз, когда вот я эмигрировала в страну, и я готовила для своего мужа, и я его на Новый год, и я его заставила одеться, и мы просто сидели вдвоем дома, и он не мог понять, зачем, что мы делаем, ты схо ты сходишь с ума, зачем нам почему ты надела каблуки, ты ходишь по паласу здесь, это самое. Я им объясняю: "Ну, смотри, ну, интересно же, мы вот это мы отмечаем, это же особенный праздник, и это не просто обычный ужин". То есть я ему объясняла, и я тоже помнила, я готовила селёдку под шубой, и там немножко было икры и шампанское, и всё это было так классно для меня, а он д всё равно так и не понял, <chuckles> в чём прикол.
Для кого? Зачем, да? Ага. <laughs> Ага. Мгм. Ну, это мужчины, такое бывает. <chuckles>
Да, ну вот мне, я помню, что для меня это было очень важно, и мне это подняло настроение, и т я действительно тогда чувствовала, я когда так делаю, я чувствую праздник.
Мгм, ну, см